À, chắc là mình sẽ thích làm việc một mình hơn.
Ừm. Tại sao?
À, làm việc một mình thì ph mình sẽ cần có một mình có được một cái khoảng lặng để mà tìm cái tiếng nói của mình nè, để mình có thể tập trung vào công việc 100% luôn. Khi mà phải brainstorm hay là làm việc ở nơi đông người á, mình hay bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tập thể lắm, đôi khi là mình đánh mất cái, a, suy nghĩ, hay là góc nhìn, ý tưởng của bản thân luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À. À, có thể là bạn làm việc đông quá, bạn dễ bị phân tâm, bị bị cuốn theo đám đông này kia, đúng hông? Nhưng mà có bao giờ bạn làm một mình mà bạn gặp trở ngại, khó khăn gì hông?
Đúng rồi. À, có đó nha. À, khi mà mình làm b một mình á thì mình sẽ tự viết lên những cái kịch bản nè, hay là brainstorm những cái ý tưởng nào đó cho công việc á. Thì dự án và m dự án, a, nào đó một mình đi ha, ừm, mình phải dành ít nhất là hai ba ngày để mà tự viết cái bản nháp, rồi dùng cái bản đó để sử dụng cho cái dự án. Thì đôi khi ấy làm việc nhóm á cần đôi khi là 6 tiếng, hay là vài tiếng thôi là mọi người đã hoàn thành rồi, đó.
Ừm. Ừm. Rồi, ừm. Ừm. Ừm. Đúng! À há. Rồi. Có lý, có lý. Ừm hứm. Đúng rồi. Có nghĩa là làm một mình là mình cáng hết, mình á g gánh hết tất cả thì nó sẽ lâu lắc hơn, nó mệt mỏi hơn, à, cái đó nó cũng có cái bất lợi nghe. Cái lợi đó là tập trung tối đa rồi phát triển tối đa là đúng, nhưng mà cái bất lợi là mình gánh hết, mình nhiều khi cũng mệt mỏi chứ bộ. À, vậy thì cái tr cái trong cái trường hợp mà bạn làm mình đó, cái sự mệt mỏi nó có làm cho bạn thất bại có bao giờ làm mình mà thất bại chưa?
Ờ. À, thật ra là chỉ có suýt thất bại thôi, chứ thất bại thì chưa ha, suýt nữa là thất bại thôi.
À há. <laughs> Vậy cũng hên. <laughs> Ờ, xém thôi hả? À, tại tại sao xém, xém tới cỡ nào? <laughs>
À, một mình á thì mình phải, a, gánh cả công việc nè, và cũng phải suy nghĩ đến cái deadline, đôi khi thời hạn công việc nó khá là ngắn và nó cũng khá là chặt luôn, cho nên là không thể nào làm kịp được. Mà quay đi quay lại á chỉ có mình thôi, hổng có ai giúp đỡ, hay cũng hổng có ai mà đưa ra những cái sáng kiến nào đó hết.
Ừm. Ừm. Đúng. Ờ, ờ. Ờ. Đó, hiểu, hiểu. Vậy chứ cái xém thất bại của bạn đó là bạn hổng xém trễ deadline hay làm sao?
Dạ, đúng rồi. Xém trễ deadline luôn, không thể nào mà cáng đáng mà kịp được nữa, chỉ còn tầm 5 phút nữa thôi. Cho nên là cảm giác của mình lúc đó tim thì đập nhanh, rồi hổng biết có kịp hông, hổng biết là có hay chưa chưa có thời gian để xem lại cái dự án đó có, ơ, hợp lý hông. Đó, khá là nhức đầu á.
À. <laughs> Ừ. Ờ. Ờ. <laughs>